Eee, korkudan ziyade reddedilme anları yaşıyorum, evet. Çünkü iş başvurusu za ııı, dönemindeyim şu an, iş arıyorum. Eee, ama, yani, korkudan ziyade, hani, biraz da, ııı, benim için rahatlatıcı oluyor çünkü havada kalmıyor. <chuckles>
A, güzel. He, eğer cevap vermeseler evet havada kalır. <chuckles> Bu konuda da hayır demeleri birazcık daha önüne bakmana sebep oluyor olabilir. Peki, eee, hangi konuda daha çok reddedilme korkusu yaşıyorsun?
Evet, evet, aynen öyle. Hı hı. Evet, evet. <clears throat> Eee, tabii insan bence böyle şeylerde ilk düşündüğü şey, emm, romantik ilişkiler olabilir. Eee, iş konularında çok, ııı, olmasa da, hani, bence iş konularında belli bir, ımm, ya her ilişkide, her iletişimde bir sınır olması da gerekiyor tabii ki. Evet, hayırları görmek, eee, insanı geliştirebiliyor. Nerelere, eee, ne ya nerelere, eee, girip çıkabildiğini bir anlıyor, yani, hani, mental olarak da. Eee, o yüzden, ııı, biraz korku belki, hani, bir sevdiğini kaybetmek falan gibi o reddedilme korkus korkusu romantik ilişkilerde ger ııı, şey oluyordur diye düşünüyorum.
Hıı. Evet. Aslında doğru söyledin. Eee, galiba en fazla romantik ilişkilerde, eee, daha kötü yönde etkileyebiliyor yani. Peki, böyle bir durumda yaşadın mı hiç? Önce bir onu sorayım da. <chuckles>
Evet. Eee, yaşamadım. <laughs> Yaşamadım. <laughs> Dürüst bir yerden.
<giggles> Güzel. <laughs> Peki, yaşasan ne hissederdin?
Ya şöyle, a Hı hı, evet, evet. Ya, tabii ki şöyle, emm, bence, eee, reddedilme korkusunun geliştiği bir, eee, yere bakmam gerekiyor diye düşünürdüm, yani, e neden, hani, eee, beni beni tutan şey Ya, bana hayır derse, yani, nereden kaynaklanıyor bu? Evet, tamam bu bir duygu ama nereden geliyor diye, eee, bir, ımm, derine inerdim ben açıkçası.
Biraz afaki olacak ama <chuckles> yaşamadığın için. I hı. Doğru.